मतलब कि मेरा जो काम है ना वो कला से लेकर है। तो कहीं न कहीं मुझे अपना एक क्रिएटिव अ, जो वर्कस्पेस जो होता है ना जहाँ पर मैं काम कर सकूँ, तो वो जगह बनानी है। तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ?
अ, बिल्कुल देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इस दिशा में काम करना चाहती हैं और बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं देखिए अ, काम को जुझारू रूप से करने के लिए एक अच्छा वर्कस्पेस होना ज़रूरी होता है। हालाँकि देखिए इससे पहले कि मैं आपको कुछ सुझाव दे सकूँ, आपको कुछ समझा सकूँ मैं आपकी अ, कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा ताकि ये जो पूरी परिस्थिति है इसका सही से आकलन कर सकूँ और समझ सकूँ। सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि आपके पास जगह कितनी खाली है जहाँ पर आप क्रिएटिव वर्कस्पेस बनाने का सोंच रही हैं?
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। अ, देखिए जी मैं ना ये जो काम करूँगी ना, तो वो मेरे घर से ही करूँगी। तो क्या होता है कि मेरे ऑफ़िस में आने-जाने का समय भी अ, ये बच जाए और कहीं न कहीं अ, घर पे ही काम करूँगी तो बीच-बीच में अपने अ, सास-ससुर जी को, अपने अ, जो अ, बाल-बच्चे हम मतलब मेरे जो जुड़वा बच्चे हैं, तो उनका ध्यान रख पाऊँ। तो मेरे घर पे ना अ अ, फ अ, 4 फुट और च फोर फाइट अ अ, 4 फुट बाय अ, 6 फुट मतलब 4 फुट जो अ, ये है ल अ, ये उतनी जगह है अ, 4 बाई 6 फीट की तो उसमें मैं अपना कुछ अच्छा सा अ, ये वर्कस्पेस बना सकती हूँ।
जी। अ, बिल्कुल देखिए मैं समझ गया और बहुत अच्छी बात है आपने बिल्कुल सटीक हमें अ, बता दिया है कि आपके पास 4 बाय 6 फीट की जो है वो जगह है, जहाँ पर आप क्रिएटिव स्पेस अपना बनाना चाहती हैं। अ, लेकिन मुझे ये बताइए कि किस तरीके के क्रिएटिव कार्य से आप जुड़ना चाहती हैं, जिसके लिए ये क्रिएटिव वर्कस्पेस बना रही हैं?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, देखो जी मैं ना एक, आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे क्या होता है कि कि एक अच्छी-सी टेबल होनी होती है, उसपे मैं पूरा डिज़ाइन करती हूँ अ, अपने अ, बिल्डिंग हो गया फिर अपनी इंटीरियर जो घर जो रहते हैं, तो वो सबका। तो वो पूरा मेरा वो अ, काम जो रहता है वो पीसी के ऊपर पहले डिज़ाइन करती हूँ फिर अपने अ, पेपर पे डिज़ाइन करती हूँ फिर कहीं न कहीं वो मॉडल भी मुझे 3D, 4D के बनाने रहते हैं, तो ऐसा मेरा काम है।
बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ आपकी इस बात को। और बहुत अच्छा लगा हमें जान करके कि आप देखिए एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, आप एक आर्किटेक्ट हैं और अ, बहुत ही अच्छे से आप काम कर रही है अपना। अ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अ, इस वर्कस्पेस में आप पूरे दिन में कितना समय बिताएँगी, क्योंकि हम ये भी जानना चाहेंगे साथ ही साथ?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, वो तो है भाई। अ, देखो जी अगर अ अ, पूरा समय अगर देखूँ तो 8 से 9 घंटा तो कम से कम होगा ही मेरा। क्योंकि अगर मैं ऑफिस जाती हूँ, तो 8 घंटा होता है और कई बार बीच-बीच में भी काम क्योंकि ये तो मेरा फ्रीलांसिंग काम है, तो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है। मतलब 8 घंटा तो पकड़ के ही चलो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा मैं दे पाऊँगी, 8 से 10 घंटा तो रहूँगी ही रहूँगी मैं उस पे।
बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कि आप 8 से 10 घंटे जो है वो इस दिशा में जो है काम करेंगी और एक आर्किटेक्ट के तौर पर 8 से 9 घंटा और आप उस वर्कस्पेस में 8 से 9 घंटा काम करेंगी, समझ गया मैं। अ, लेकिन मुझे ये चीज़ बताइए कि अ, किस तरीके का आप क्रिएटिव वर्कस्पेस अपना चाहती हैं? क्या आपके मन में कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएँ हैं? क्या आपके मन में पहले से कोई एक ऐसी चलचित्र बना हुआ है जिसको की देख कर के आप चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिए?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ऐसा होना चाहिए, अ, वो मेरी ज़रुरयात मैं पहले बताती हूँ। कि मेरी ज़रूर ज़रुरयात होती है 1 लैपटॉप होती है 1 बड़ा-सा लम्बा चौड़ा टेबल होता है, और फिर 1 मेरा जो थ्रीडी मशीन आता है, वो भी रहेगा, वाईफाई का राउटर भी रहेगा और एसी भी रहेगा उसमें और 2 चेयर मुझे लगेगी 2 खुर्स कुर्सी मुझे लगेगी। क्योंकि कहीं न कहीं अगर कोई मेरे क्लाइंट आते हैं उनको भी मुझे दिखाना है, तो 1 मेरे लिए और 1 उनके लिए ऐसे। तो उ उस हिसाब से ये मेरी वर्क अ, ये रहेगा और अ, मुझे ना ऐसा चाहिए कि मुझे अ, जो मेरा वर्कस्पेस है तो वहाँ पर मैंने सोचा है कि एक अ अ, एक इस हिसाब से होना चाहिए कि जहाँ से मैं अ, एक काँच होना चाहिए कि जहाँ से मैं आगे पीछे मतलब बाहर भी क्या हो रहा है वो भी मैं देख पाऊँ और बाकी मेरा पैक चाहिए और दूसरी ये है कि अ, वहाँ पर मुझे शांति चाहिए। उस हिसाब से मुझे अपना ये चाहिए क्योंकि शांति होगी तो ही मैं अपने क्रिएटिव काम को अ, अच्छे और बेहतरीन और अपने काम को न्याय अच्छे से दे पाऊँगी। तो ये सारी बातें हैं जो मेरे अ, मन में है क्योंकि हाँ, ये ये जो है रहेगा तो वो होगा। और हालाँकि मैं अ, 8 से 10 घंटा, मतलब अगर हम पकड़ ले के दिन के 24 घंटे है तो 24 में से अगर हम 8 घंटे सो जाते हैं, तो दूसरे हमारे 8 घंटे, मतलब 8 से 10 घंटा अगर मैं काम करती हूँ तो कहीं न कहीं 6 से 8 घंटा ही मैं घर के रसोई में या फिर दूसरी जगह पर रहूँगी। तो ये उतना ही मुझे न्याय देना कि जैसे ही मेरा बेडरूम अ, अच्छा है सजावट से भरा हुआ है, तो यहाँ पर हाँ मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा फर्नीचर होना चाहिए पर एक अच्छी शांति और जहाँ पर मेरे मनपसंद कलर हो और जहाँ पर मुझे खुशी मिले काम करने की अ, वैसा होना चाहिए।
जी। अ, जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ और बिल्कुल आप एक ऐसा वर्कस्पेस चाहती हैं और मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि अ, क्या आप ये भी चाहतीं हैं कि आपका जो वर्कस्पेस है वो कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे?
हाँ जी, ज़रूर मतलब अ, कोई ऐसे देखकर इतना इम्प्रेस हो जाए कि कि अरे, व आपने तो ये च 4 बाई 6 फीट में भी कितनी अच्छी ऑफिस केबिन बना दी है। तो कहीं न कहीं वो देखकर मुझे भी और अच्छे से काम भी मिल जाए। तो अ, मैं ये चाहती हूँ, कि कि हाँ, जो अ, मेरे क्लाइंट भी आकर बैठें तो उनको भी एक सुकून महसूस हो और मुझे भी कहीं न कहीं वो सुकून महसूस हो। और एक अ अ, बोलते हैं ना एक अभी इंग्लिश में बोलते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स, मतलब हमारे में एक सकारात्मक विचार आ आना शुरू कर दे, तो वो भी मुझे चाहिए उसमें। और हाँ, एक हल्की-सी अ, खुशबू भी उसमें आनी चाहिए मतलब अ, क्या होता है ना इतनी छोटी जगह होती है, तो कई बार वो अ, कुछ अ, अलग तरीके सी उसमें अ, बू आने लगती है तो वो नहीं चाहिए मतलब उसमें भी एक अच्छी सी खु अ, खुशबू आए, तो ऐसा भी मुझे कुछ अ, स मैंने सोचा है, कि उसके लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ? कि जिससे और एक अच्छी सी खुशबू भी आ सके। तो, ये है मेरी अ, अपनी वर्क वर्कस्पेस की केबिन को लेकर मेरे सोच-विचार।
जी। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ और बहुत अच्छी बात है कि कहीं न कहीं देखिए, आपके मन में जो है, वो पहले से ही अ, इन चीज़ों को लेकर के इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है, आप इतनी ज़्यादा सजग हैं इन चीज़ों को लेकर के। अ, लेकिन मैं एक और भी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस वर्क स्पेस को लेकर के किस तरीके का आइडिया आपके मन में है? मतलब आप उनमें से हैं, जो एसथेटिक चाहती हैं, मिनिमलिस्ट चाहती हैं, या किस तरीके का वर्क स्पेस अपना पूरा चाहती हैं?
हुँ, हुँ। हाँ, वर्क स्पेस जो है, तो अ, ऐसे में बता सकती हूँ कि मुझे अ, मेरे ज़ ज़रू ज़रूरियत के अलावा मुझे कुछ अ, ये नहीं चाहिए कि कि हाँ, ये फर्नीचर भर दिया। इसके लिए अ, ये लगा दिया, ये फ़ोटो फ्रेम लगा दी। नहीं, नहीं, एक क्लॉक चाहिए और वो भी मुझे ओम वाली चाहिए। वो भी मैंने सोच रखी है कि कहीं न कहीं, जो ओम है, वो हमारे एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी है, और हाँ, ये तो कहूँगी कि मुझे, मेरा जो कैबिन है, वो वास्तु के हिसाब से ही चाहिए कि अ, मेरे क्लाइंट कभी आते, तो उनको भी मैं उनकी डिमांड होती है कि उनका कभी घर बनाते हैं, या तो जो भी है, तो वास्तु के हिसाब से वो रखते हैं। तो कहीं न कहीं, वो कैबिन को भी मैं उस हिसाब से ही बनाऊँ, तो उनको भी ये लगे कि हाँ, मुझे भी अ, ये बात का जो है, वो ज्ञान है और मैंने जो कैबिन बनाए, तो वो इस उ उस हिसाब से ही बनाई है।
जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझ गया और काफ़ी अच्छे से आपने देखिए बता दिया है कि आपको क्या-क्या चाहिए। आपने कहा कि उसमें आप चाहती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी की उसपे एक झलक हो। आप वास्तु के हिसाब से उसे चाहती हैं, आप कहीं न कहीं चाहती है कि वो क्लटर-फ्री हो। बहुत अच्छी बात है काफ़ी अच्छे से आपने बताया है। तो देखिए अ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा और किस तरीके से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं वर्कस्पेस की ओर। देखिए सबसे पहले तो चूँकि आपने बता दिया है कि आपके पास शायद जगह पहले से ही निर्धारित है जिस जगह पर आप अपना वर्कस्पेस बनाना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो आपके घर में किस ज़ोन में पड़ता है, है ना? कि ऐसा तो नहीं है कि वो जहाँ पर बच्चों का जो खेलने का एरिया है या बच्चों के काम करने का एरिया है वो उस जगह तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पास में किचन तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत आवागमन वाली जगह पर तो नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो कहीं न कहीं आपको अ, बहुत ही ज्यादा एक अशांतिमय वातावरण मिलेगा और आप शायद ध्यान नहीं लगा पाएँगे अपने वर्कस्पेस में। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अ, साथ ही साथ देखिए अ, चूँकि आपने कहा है कि आप वास्तु के हिसाब से चाहती हैं और आप खुद एक आर्किटेक्ट हैं। तो मुझे लगता है कि आप खुद अपनी ही देखिए नॉलेज का इस्तेमाल करके बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया वास्तु के हिसाब से जो एक वर्कस्पेस डिजाइन कर सकती हैं। अगर आप उसमें सक्षम है और अगर आप चाहती हैं कि आपका जो पर्सनल टच है वो बना रहे तो मेरी सलाह तो यही है कि आपको उस पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, और पूरा यकीन है कि आप उसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे भी, आप अपनी फ़ील्ड में बिल्कुल मंझी हुई खिलाड़ी पता चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अ, साथ ही साथ हा एक छोटा-सा सुझाव जरूर है कि देखिए अ
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी।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
क्योंकि 4 बाई 6 की आपने जगह बताई है उसके हिसाब से आपको एक टेबल भी चाहिए, आपको ये विजन बोर्ड भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप उसमें चाहती हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अ, आप इस चीज़ की अ, कोशिश करिएगा कि अ, जगह में बहुत ज़्यादा क्लटर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सामान ना हो जाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अ, देखने में तो चीज़ अच्छी लगेगी, देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जो आपके क्लाइंट्स आप उसको क्लाइंट्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आपके जो लोग हैं वो वहाँ पर आएँगे देखने के लिए। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको कि देखिए कहीं न कहीं क्लटर जो है वो बहुत जल्दी परेशान करने लगता है और आम तौर पर अगर जगह में अ, मिनिमलिस्ट आईडिया अगर आप लेकर के चलती है तो बहु मतलब आम तौर पर 90 प्रतिशत लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे लगता है आपको उस दिशा की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर 90% लोगों की संतुष्टि पर ध्यान दिया जा सके और कहीं न कहीं देखिए साफ सफाई, रूटीन और इन सब चीज़ों का बिल्कुल रूटीन साफ-सफाई होती रहनी चाहिए और उसको एक आदत के तौर पर रखिएगा क्योंकि जब घर के अंदर हैं तो घर में तो वैसे भी रोज़ सफाई होने वाली है। तो अगर घर में रोज़ सफाई हो रही है तो आपका जो वर्कस्पेस है उसकी भी सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चूँकि आप थोड़ी देखिए धार्मिक भी हमें पता चलती हैं, तो उससे भी आप समझ सकती हैं कि आपका जो कार्यक्षेत्र है वो वैसे भी अ, लक्ष्मी आगमन तभी होता है जब आप बिल्कुल साफ-सफाई रखते हैं। तो उस हिसाब से भी आप देखिए समझ सकती हैं, साथ ही साथ देखिए जहाँ बात आती है आप लाइटनिंग का भी उसमें खास ख्याल रखिएगा क्योंकि कई बार अ, एस्थेटिक में लाइटनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि एक अच्छी बेहतरीन लाइटनिंग उसके अंदर होनी चाहिए और कोशिश करिएगा कि कोई भी अ, अननेसेसरी शैडो कास्ट ना हो चीज़ों की जिसकी वजह से अ, जो जगह है वो थोड़ी सी डार्क-डार्क सी महसूस होने लगे और बस अच्छे कलर्स का इस्तेमाल करिएगा, लाइटनिंग का ध्यान रखियेगा, वास्तु आपको पहले से ही पता है कि आप चाहती हैं और जो आपने ओम की जो आपने घड़ी की बात की है बिल्कुल आप देखिए जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपना पूरा वर्कपेस बनाइएगा और मुझे लगता है बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर पाएँगी।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
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। नहीं बहुत अच्छे से आपने मुझे और भी आत्मविश्वास जगाया है मेरे मन में और बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। तो मैं ज़रूर उस पे काम करूँगी। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद।